Ai, meu marido particularmente diz assim: "Ele não escuta de 1 minuto, imagine de 1 hora". Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu coloco lá, vira assim, sabe uma trilha musical, eu coloco, enquan e outra coisa. Exatamente, só dá pra ouvir assim. E como a gente tem um 2X, que é uma ferramenta também, que eles sabem que precisava ter, porque as pessoas, eh, não têm paciência, né, a gente hoje tá muito imediatista, a gente quer as coisas muito rápidas. Então, o What o Whapsap o o WhatsApp, né, o o o aplicativo foi tão interi inteligente que ele pensou, nas pessoas que mandam áudio assim, longo, e colocou 2X, então, aí eu boto pra dois x e ponho uma hora
Imagina de 1 hora. Vai e vai fazer suas coisas. Hã. Ah, sim, sim, é pra você ouvir mais rápido, né?
É. Então, em vez de 60 minutos eu vou ouvir em 30. Então, já vai ajudar, então, assim, o
Uhum. Você já pensou isso é uma dica tá? Você já pensou em talvez mandar esse arquivo pra algum aplicativo de IA e pedir um resumo?
Hã. <laughs>
<chuckles> Pode ser uma solução, viu? <chuckles>
Menina! Olha, pode ser, mas sabe qual é o mal? Já pensou se ela me perguntar: "Ai, amiga você ouviu o que eu te disse sobre não sei o que?", eu vou dizer gente eu não vou saber. Eu eu vou dizer: "Ah"
Pode ser uma solução ali. Hum. Aí, você não vai saber. <chuckles> Esse ponto em específico eu não sei não viu amiga? <laughs>
Olha, eu vou dizer assim: "Olha, eu entendi que você quis dizer sobre tal coisa e tal", mas assim, olha como eu não me incomoda, eu devo confessar que eu sou falastrona, né, então assim, eu sou daquelas que gostam de ouvir as pessoas. Eh, então esse tamb esse não é um problema, mas se eu não eu não ouvi desde ontem, porque eu não tive tempo, como eu preciso parar com calma, eu preciso estar prestar atenção, eh, e tal, então assim, eu quero acabar minhas atividades e aí colocar lá trilha sonora do áudio dela, e ouvindo. Exato. <chuckles> É bem isso. Mas assim, como eu uso o WhatsApp hoje pra trabalho pessoa e vida pessoal, por exemplo, eu não negocio o de o momento com a minha mãe. É inegociável, então
Hã. Aham. Hã. E prestar atenção, né? Aham. Tem o podcast ali pra ouvir. <chuckles> Inegociável, família vem primeiro.